Fíjate que últimamente traigo un problemita, y y es que no me he estado organizando de la mejor manera, y quisiera saber si si tienes pues un consejo, una recomendación, un punto de vista diferente. Y y es que, para ponerte más en contexto, eh, yo soy ingeniero en software, trabajo en casa. Entonces, eh, pues sí, estoy aquí la mayor parte del día, trabajo como unas 7 horas, no tengo un horario específico, más que nada son, como que metas a cumplir, y, objetivos donde tenemos que llegar, entregar entregar, este, proyectos, en determinado tiempo, entonces, pues, a veces está un poquito más relajado, a veces muy, este, estresante, o o le tengo que meter más empeño, y más horas, pero, en general son como unas 7 horas, y sí, aquí en casa. También encontré un trabajo, en donde me pagan por hora, y y es más flexible, es de medio tiempo, entonces, pues, les mira, le estoy echando ganas, acabar el año con todo, este, empezar con un ahorrito, pues, en enero que que la cuesta la famosa cuesta de enero, que se dice aquí en mi país, que es cuando todos gastan en diciembre, y en enero cuesta un poquito más, pues, que no me pegue, y estar preparado para cualquier cosa. Eh, pues ahí aprovechando, ¿no?, aprovechando que estoy joven, y y que no me canso, y y a trabajar. La cosa, es que también a la par, estoy llevando un voluntariado nuevo, hay un centro de de cuidado de animales, aquí en mi ciudad, eh, pues, rescatan animales de la calle, los esterilizan, los bañan, eh, continuamente estaban pidiendo, como que en redes sociales, sobre todo, ahí me salían que buscaban, este, pues, donaciones en especie, en dinero, si les podías ir a apoyar con con croquetas, con arena para gato, y recientemente, empezaron a poner que también ayudabas mucho, desde ir a jugar con todos los perritos, y gatitos y así, a bañarlos, ayudar a limpiar donde están, entonces, pues, ya van 2 semanitas, donde voy, y pues, a mí me encantan los animales, entonces, ya ahí me ves, revolcándome con los perritos, y y limpiándoles, y todo, pero, estas 2 semanas me he sentido sumamente cansado, y y es algo, que me llena mucho el corazón, pero, la verdad es que, ya me estoy sintiendo cansado, estoy durmiendo poco, y sí quiero equilibrar, pues, las responsabilidades que tengo, porque, tampoco puedo fallar en el trabajo, pero quiero seguir ayudando.
Ujú. Claro. Ujú. Así es. Ajá. Okey. Ujú. <chuckles> Sí. Claro. Okey, entiendo perfectamente, por lo que estás atravesando, al sentirte tan, eh, abrumado con tantas, eh, actividades, y pues, muchas felicidades por haberte inscrito a este voluntariado. Eso, ya dice muchísimo de ti, ¿no?, el el cuidar animales, se me hace que es algo superbonito, que contribuyes mucho a tu ciudad, y y pues, que por ayudar a esos seres que no tienen voz. Así que, primero que todo lo demás, pues, muchas felicidades. Y ahora, eh, en cuanto al al, pues, para poderte ayudar un poquito mejor, dices que estás eh, que eres ingeniero, que tienes también, un trabajo de medio tiempo, donde es más flexible, y que ahora, con este voluntariado, pues, tienes mucho, digamos, ya no tienes tanto tiempo, te empiezas a sentir cansado, ¿cuántas horas semanales, dedicas normalmente a este voluntariado? Tú vas, eh, eliges las horas, eres flexible con las horas, ¿o tienes que ir en estas 2 semanas, has tenido que como justo un día en específico, y a un horario en específico?
Gracias. Eh, pues mira, el voluntariado, eh, normalmente es cualquier día, en especial como que el el día de convivencia, de jugar con los perritos, de de andarles ahí, este, eh eh, pues, dándoles esta felicidad, y pasearlos, porque, también, eh, son muchos, y no se dan abasto ahí. Esos son los fines de semana. Esos, como que no me tienen, tan cansado, de todos modos el fin de semana, yo lo tengo un poco más libre. Este, sí lo tengo que que ahí barajear un poquito, con visitar a mis padres, ir a a la casa de mis suegros, y y esta parte, un poquito más de atender a la familia, porque, pues, te repito, que me he estado como que enclaustrando mucho en el trabajo. Pero, sí me doy este tiempo, de pararme temprano, de ir de ir al refugio, de de estar, este, pues, de de que mi voluntariado, llego y limpio, estoy jugando con ellos, los pasemos un rato, ya los los me regreso aquí al departamento, y me baño. Entonces, como que el el fin de semana, lo tengo un poquito más relajado. Sí me canso, porque, sí estaba acostumbrado a a decir, bueno, es fin de semana voy a despertar tarde. Y ahorita, pues, sí sacrifico el despertarme tarde, por por este voluntariado, pero, vale la pena. Me siento muy bien. La cosa es entre semana, entre semana, normalmente en quincena, eh, es cuando, bueno, más a final de mes, esa quincena a final de mes, es cuando voy, y entrego los los bultitos de alimento que puedo comprar, y las cositas que me gusta llevar. También, ya involucré un poquito más a familia, amigos, y y pues, les digo, que los que lo que les sobre de la semana, lo que se puedan ahorrar, este de cambio y ahí, que me lo den, y yo lo transformo ahí en en los bultos de croquetas. Pero, eh, normalmente los voy a a dejar, eh, este, entre semana, y los voy como que administrando, ¿no? Entonces, este fin de mes, llevo dinero, llevo unas cosas, y después los martes y jueves, voy a llevar, eh, pues, otras cositas, los ayudo con el mantenimiento, eh, normalmente es como cambio de arenas de gato, y y son varias cosas. Entonces, el
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Totalmente. Ujú. Ujú. Ujú. Guau, tienes muchas actividades, dentro del voluntariado, también.
Sí, es que necesitan mucha ayuda. Entonces, pues, yo la verdad tengo corazón de pollo, en ese aspecto y digo: "Ah, bueno, me quedo otro rato, y ya llego bien tarde". Y llegar tarde y dormirme tarde, significa que me voy a despertar, pues, sin tanta energía, y me cuesta, y es un círculo vicioso que, mira, me afecta el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes. Entonces, ya llego medio cansadón, al fin de semana, y ahí es donde, es como este círculo de de que, el lunes ya lo empiezo cansado. Y ya me di cuenta, que que ya esta gripa me dio, y yo nunca, yo yo nunca me enfermo. Entonces, pues, creo que ya no es sostenible.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí, y eh, totalmente, ¿no?, a lo mejor, y y y no que, te apartes de ese voluntariado, pero, que lo puedas ajustar. Entonces, ¿podrías decirme, si si te interesa como tal, el el reducir horas, el el delegar a lo mejor por tareas, eh cu dentro del voluntariado? Porque, justamente haces muchas cosas, que que ya no sabes ni siquiera tú cuándo qué vas a hacer, ¿no?, cuando llegas, sino simplemente, a lo mejor lo que te te dicen, ¿o te gustaría, eh, como tal cambiar un rol en específico, que solo sea como, eh, a lo mejor sacar a pasear a los perritos, o simplemente jugar? ¿Crees que eso se podría ajustar, eh, hablándolo?, o o es parte ya del voluntariado, que te dicen: "No, tienes que hacer de todo".
Mm, la verdad es que como tal, no me dicen algo así, son son personas muy amables, y más que nada, es como que, tú eres el que se da cuenta que sí necesitan ayuda, y que los días donde por una u otra cosa no vas, al al a los 2 días, que es en mi caso, donde regreso, es donde ves, este, como que sí hiciste falta, ¿no?, o sea, este, el el, mm, ya ya vi, esto a veces me toca a mí, o en qué hubiera podido ayudar, entonces, es más que nada, como ese sentimiento de culpa. Mi meta
Okey.
ideal sería, pues, sí tal vez, reducir un poco las horas, porque, las horas que yo vaya, sean de calidad, o sea, que si que sí sea como que que sí se note, y que sí haga la diferencia. Entonces, no sé, si ir un poquito más el fin de semana, o o o los días entre semana, donde voy a a dejar cosas, no quedarme tanto rato. Entonces, no sé, o sea, si quiero hacer un equilibrio, si se puede bajar horas, pero, que no se baje como que el impacto, de de lo que yo puedo ayudar.
¡Ujú! Totalmente. Sí, y creo que es muy válido lo que dices de cómo te sientes, ¿no? Al final del de la semana, eh, cansado y que también ya estás cansado el fin de semana, porque justamente también en tu cerebro tienes esta, digamos, tarea de ir al voluntariado, entonces no te permite como tal desconectar de todo lo que tienes que hacer durante la semana, que también por eso puede ser que el lunes llegas ya cansado, ¿no? Entonces, pues, eh, yo considero que el el voluntariado no debe vivirse como una deuda, sino es una elección sostenible, digamos, ¿no? O sea, si si es que, eh eh, pues, te pr te genera muchas, eh, culpas, muchas, a lo mejor, que que no puedes estar, eh, del tiempo como quisieras, pues tal vez sí sea un buen momento de de ajustarlo, ¿no? Que que decir, bueno, en lugar de de que digas voy cuando cuando me necesitan, cuando puedo, pues poner a prueba, eh eh, decir, bueno, puedo simplemente ofrecer equis número de de horas, digamos, fijas a la semana, y bueno, comentas que vas dentro de de los de la semana, ¿no? A a dejar cosas. Entonces, a lo mejor ahí podría ser que puedas quedarte, sí tienes el chance, eh, entre semana, un rato dentro de de del voluntariado y que así tengas de cierta manera libre tus fines de semana, ¿no? Para que no tengas justamente que pensar por eso y a lo mejor reducirlo reducirlo en lugar de de pensar, bueno, en en la cantidad de horas que vas, sino en en calidad, ¿no? Cuánto estás también dentro del voluntariado, porque muchas veces si ya vas cansado, a lo mejor no lo no disfrutas tanto el hacerlo, o o, ya no disfrutas el jugar con los perritos, como como me cuentas, entonces, sí sería ponerte metas fijas de cuántas horas a la semana puedes ir y cumplir con estas horas.
Sí. Okey. Ey. Okey, entiendo. Oye, muchas gracias porque sí sí es muy valioso y atinado esto que me estás diciendo, creo que me enclaustré mucho en que: "Oye, no tengo que faltar entre semana porque es necesario que también el fin de semana", y así y y creo que sí es una alternativa muy viable que, eh, el fin de se o sea, como que entre semana sí me canse y lleve este ritmo y y vaya, los apoye, porque entre semana es donde menos gente va, y el fin de semana sí es un poquito más conocido, porque, pues, no implica tanta ayuda, implica más el el convivir con los perritos, sacarlos a pasear, creo que en ese aspecto puedo puedo ayudar, eh, con, no sé, este, por ejemplo, eh, podría decirle a a mis amigos, a familia, a conocidos, o subirlo en redes sociales, de que: "Oigan los fines de semana, si tienen tiempo, salgan a pasear con un perrito", y también ayudo, pero pero s sí los voy a sí, sí, sí, pero sí los voy a tomar para mí, para descansar, porque creo que que si no le paraba, eh, ya no iba a poder ni una ni la otra, entonces oye, muchas gracias, la verdad es que sí me encuentro muy motivado y contento, y siento que voy a poder seguir con mi labor, pero de una manera más sostenible. Así que oye, muchísimas gracias y cualquier cosa te voy a volver a venir a contar.
Ujú. Ujú. Claro. Exactamente, en cierta manera estás ahí ayudando. Totalmente. Totalmente. Claro que sí, y nuevamente muchas felicidades por ese voluntariado y, pues bueno, me estás contando cómo te va. Hasta la próxima.